Und wenn du ja so viel draußen warst und so viel erlebt hast, gab's denn da auch mal 'n Moment, wo ihr Ärger bekommen habt?
<chuckles> Ähm, ja, das das gab's sicherlich auch. Ähm, und zwar, das war eine legendäre Geschichte. Da hatte hatte uns der da hat der, ähm der Enkel unserer Nachbarn hatte uns ich glaube, mit dem ist das passiert. Da hatten wir so so Cricketschläger aus Holz. Und und, ähm, die diese Cricketschläger, die steckten halt in so 'nem Plastikgriff. So, er holt aus, und das kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Er schlägt voll und wir spielten auf der Straße, schlägt volle Pulle Richtung Ball, trifft natürlich nicht. Und dieser gesamte Holzschläger, äh, fliegt aus dem Plastikgriff raus und links, also, gegen so 'ne Hauswand von irgend so 'nem Haus, was da stand
<laughs> Ich bin ganz Ohr. Mhm. Oh, es fängt ja schon gut an. Mhm. Er was? Aha. Oh, ne? Oh, meine Güte.
wirklich haarscharf am Fenster vorbei. Also, das sind so Stories, <chuckles> die einem dann wird so
Ah. Hm, es war bestimmt lustig anzuschauen. Also, ich kann mir bildlich eure Gesichter vorstellen, so. Oh weia ne, so. <chuckles>
Ja. Ja, ja. Na ja, wir sind da natürlich schnell weggelaufen und haben uns irgendwo versteckt. Also, das das sind alles so Geschichten, die da passiert sind. Ja.
Oh, meine Güte, meine Güte. Ja, da hatten wir aber noch Glück gehabt, dass er nicht Fenscht Fenster erwischt habt, ne?
Ja, ja. Na ja, gut, aber wir hatten natürlich so 'n so 'n Ruf in der in der Straße, dass <laughs> da immer mal was irgendwie kaputtgehen kann, wenn wir unterwegs sind so. Ja, ja, ja.
Okay. Ja. Ah, hm, Jungs, ne? Jawoll. Aber du, sage mal, meinst du, dass deine Freiheiten früher was mit deinem Selbstbewusst äh, Bewusstsein zu tun hatten? Also, hat es dir geholfen, selbstbewusster zu sein?
Ähm, ja, also, i ich würde mal schon sagen, dass ich immer so 'n Typ Freigeist irgendwo war und, äh, äh, wahrscheinlich auch in gewisser Weise auch immer noch 'n Kind geblieben bin in vielen Dingen. Also, so hat mich die Kindheit, glaube ich, schon geprägt, ja.
Ah, schön. Ja, toll.

Also, das sind doch die besten Kindheitserinnerungen, finde ich, ne? Also ja. Es ist sehr, sehr toll, dir auch dabei zuzuhören, du. Erw Erweckt so so eigene, ähm, Erinnerungen. Ja, hattet ihr auch so 'n Spielplatz in der Nähe oder so, wo ihr euch getroffen habt oder so?
Mhm. Mhm. <laughs> Danke. Mhm. Ja. Ja, wir hatten so 'n Spielplatz. Ähm, ja, da war da war nämlich in der Nähe von, äh, unserer Straße war 'ne Hauptschule und die hat dann, glaube ich, irgendwann zugemacht und die hatten oben so 'n so 'n f so 'n Bolzplatz, so 'n so 'n richtig klassisches Ding noch mit so Eisentoren, das weiß ich noch.
Mhm. Ah, okay. Ja, ja, ja, ah, super. Ja. Zurückgelassen, vielen Dank, ne? So, ja. Ah toll, ja, und und hat's bei euch dann, wenn du mal nicht raus bist, hat's dann bei euch geklingelt oder warst du derjenige, wo immer geklingelt hat und sagt: „Kann der mal raus?“
Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, genau. Äh. Ja. Äh, ne, das war eigentlich so 'n, äh so 'n Hin und Her. Und das war, glaube ich, auch so 'n ziemliches, äh, Gleichgewicht, dass man, äh genau, mal m äh, mal mit bei der geklingelt hat und so was. Nö, das war schon, äh, man war so mal hier, m mal da, ne? Das war noch richtig schön spontan damals, ja.
Ah, schön. Mal da. Ja, es war schon jeder hat auch jeden gekannt, oder?
Ja so ungefähr, so kann man sich das auch vorstellen, mhm.
Ja, und, ähm, gab's da so einen Platz, wenn keiner was miteinander ausgemacht hat also, du holst mich um 3 ab, oder keine Ahnung. Gab's da so einen Platz, wo du immer jemand getroffen hast?
Hm, ne, also, wenn, dann an diesem Fußballplatz da oben, wenn ich mich richtig ents
Okay, aber bist du da schon mal hin, ohne wo zu klingeln?
Ähm, ne, ich glaube eher nicht. Also, es gab ja. Ja, genau. Also, es gab jetzt nicht so diese Location, wo man immer hin konnte so und da waren irgendwie alle. Ja, ja, genau. Ne, das das das gab's bei uns irgendwie nicht, ne. Ja. Ja, ja.
Bi hast du also immer jemand mitgenommen? Ah, okay. Und da ist immer jemand da? Okay, ja, aber ja auch schön, ne, dass zu jeder Tageszeit oder jeden Tag jemand Zeit hat, um da mit dir hinzugehen, ist ja auch schön. Ja. Aber du, ich fand das sehr, sehr interessant, hat sehr viele Kindheitserinnerungen bei mir geweckt. Danke dafür. Und ja, also, war sehr, sehr schön.
Ja, genau. Ja. Ja danke. Ja, das ist schön. Okay. Ja, vielen Dank. Ich fand's auch 'n sehr schönes Gespräch.
Ja. Du, dann hoffe ich doch mal, dass wir uns demnächst mal wieder hören, ne? Okay, dann bis dann, tschüss.
Mhm, ganz bestimmt. Bis dann. Tschüss.